قولي لي كده إيه الحاجة اللي بتشوفيها أو لمّا بتجربيها أو بتعدّي عليها بتحسي كده أو بتقولي في نَفسك أ أنا من هنا فعلًا، إيه اللي بيخلّيكِ تحسي إن أنتِ فعلًا من هنا، إن دي بلدِك
آه. آآ والله حاجات كتيرة أوي، يعني بجد أنا من أكتر الحاجات طبعًا غير الأكْل عامةً لأن يعتبر الأكْل بتاعنا ما أنا عارفة إن هو بتاعنا، أنت مش عارف أنا منين؟ آه، يعني أنا أنا عادي من مصر، <laughs> فالأكْل المصري عامةً يمكن من أكتر الأكْل اللي ممكن يكون مشهور في الب في أي بلد تانية، يعني يمكن أصلًا لو قُلت أصلًا الكُشري أو حد قال كُشري، يعني كُلّ الناس عارفة إن مصر أكلتها الكُشري، حتى لو الناس دي أجانب آه، ففِك
الأكل أساسي طبعًا. <laughs> أجدع ناس. آه. كُشري يعني مصر. حتى آه، تلاقي الخلايجة كده يقول لك كشري الكشري المصري، لهجتهم كده، <laughs> في الطعميّات دي دي نقرة تانية دي.
طعمية، <laughs> بيقولوا لنا طعمية. بالضبط آه. فهو الكُشري فعلًا والفول والطعمية، الحاجات دي فعلًا آه، أنا الحاجات دي فعلًا مربوطة أوي معايا ببلدي، باحس إن الأكل من أكتر الحاجات اللي بتميِّزه.
آه، أ يعني شايفة ال ال الأكل جزء لا يتجزأ من ثقافتِك، آه.
أكْل بجد؟ آه الأكْل عندنا متنوع جدًا بجد، عندنا أكْل يمكن مثلًا إيه م يعني ممكن ما تعرفش أصلًا بلاد معيّنة كده لو اتسألت عنها الأكْلة المفضلة بتاعتها إيه، أو الإيه الأكْلة المشهورة بتاعتها، ممكن تعرف آه في السعودية في الكبسة بس بلاد تانية هت هتعطل، مش هتعرف أوي غير البلاد اللي يمكن إيه الناس بتتكلم عنها كتير، زي مثلًا السعودية، إيطاليا مثلًا، هتعطل بعد كده، إنما مثلًا مصر تلاقي كُلّ حد عارفها، يعني بجد كُلّ الناس عارفاها، وبعدين غير إن مصر مش متميّزة بأكْلة واحدة.
أيوه أيوه، مصر وكمان الأكْل يعني في كُلّ موسم، يعني مثلًا الأكْل الص الصبح مثلًا يعني الفطار معروف، الفول والطعمية، كمان رمضان موسم رمضان بقى معروف بالأكْل بتاع رمضان، الحاجات دي برضو بت بتأثّر فيكِ أو بتعتبريها برضو بتعبّر عنِّك؟
إمم. بالضبط.